Oye, pues mira, la verdad es que, eh, me quiero desahogar un poquito, no porque sea un problema grave, sino más que nada, pues para darme un poquito de claridad. Este, y bueno, siempre platicarlo con alguien viene bien. Y bueno, también por si, tienes alguna recomendación o algo que me puedas dar, te lo agradecería mucho, porque yo ahorita es como que, pues, por la misma bruma que tengo y confusión, como que no logro, eh, ver de qué manera lo puedo resolver. Mira, la verdad es que, eh, bueno, llevo así llevamos poquito tiempo que mi novio y yo nos, eh, vinimos a vivir juntos y, pues, la verdad es que, a o sea, nunca hablamos de la cuestión del dinero porque siempre o sea, nunca tuvimos problemas cuando, pues no vivíamos juntos, pero claro, es diferente, ¿no? Entonces teníamos mucho eso de, de bueno, a veces él pagaba algunas cosas, pero aquí como que llegamos a un acuerdo sin palabras que era pues, que todo se iba a ir a a la mitad, ¿no? O sea, la cuestión de, eh, la comida, ya sea, eh, o sea, dentro de casa o fuera de casa. Este, los gastos, o sea que de luz y agua, y pues también las cosas de la casa. O sea, me refiero, eh, pues ya que me que me he mudado así con él, pues a lo mejor que necesitamos organidas organizadores. O que hay unas, pues ya sabes, así como que luego al menos a él no le daba importancia de que si las cortinas se estaban cayendo. Bueno, pues vamos a poner unas cortinas nuevas, o cosas así, pues como son cosas de la casa, pues a mitad, ¿no? Pero, eh, sí veo que t eh, aunque no, o sea, no llegamos a pelear ni nada, realmente son quejas. Por ejemplo, él sí tiene mucho de de salir a comer a la calle y de que un cafecito, o sea, no sé, por cualquier cosa es: "Ay, ¿y no quieres ir a tomar un cafecito?" O si fuimos a tirar la basura que tenemos que ir en coche que a los contenedores, es como: "Ay, ¿y si aprovechamos y nos tomamos una cerveza?, o algo así", pero, o sea, es como no nada más una vez, son muchas veces. Entonces, ay, pues, no sé, ¿cómo p crees que podamos, este, manejar esto de una mejor manera? Es que no se me ocurre, la verdad, sincera o sea, porque en mi cultura sí es como, un poquito grosero, como hablar de temas de dinero.
Ujú. Okey. Okey. Ujú. <laughs> Ujú. <laughs> De dinero. Okey. Okey, es que sí pasa desafortunadamente, el tema de las culturas es algo que, pues, el, el famoso choque cultural, ¿no? Para unas culturas es como raro hablar del dinero, para otras es muy abierto. ¿Hace cuánto tiempo, cuánto tiempo llevan que ocurre esta situación o este como como tema sobre el dinero?
Ujú. Sí. A ver, no es mucho tiempo, yo creo que ya cuando empecé a ver que dije: "Uy, esto puede llegar a ser un problema después", eh, es como hace un mes. Porque, pues te digo, i incluso eso de salir al cafecito y que a comer, pues no sé, una o 2 veces a la semana a veces, pues es entre todo, a lo mejor una salida al a comer a veces son 60€, 70€ euros y dices: "Oye, o sea", que al final va sumando y como yo tengo que poner la mitad, aunque sí ceno rico y todo, es como de: "Pues sí, pero ese dinero", o sea, yo no le veo tanta utilidad al estar comiendo tanto tiempo afuera cuando podemos hacer cosas adentro de la casa, ¿no?
Claro. <chuckles> Ujú.
Y él en la cuestión de la casa es como que él no ve necesario muchas cosas, que de organizadores y esto. Y entonces a él, por ejemplo, me dice: "Ay, pero es que esto no lo necesitamos. ¿Para qué lo quieres?", o cosas así, ¿no? Nunca enojados, es como la queja en el momento.
Claro. Okey, okey comprendo. Me dices que se van como a cosas de la casa de mitad y mitad pero, ¿quién maneja las cuentas? O sea, se van a la mitad, pero supongo que hay una persona la que, checa justamente eso de las finanzas, ¿no?, de pagar todo, como de recibir la mitad, ¿o cómo le hacen? ¿Quién las maneja? Cuéntame.
Ay, no, somos, o sea, es que no n nadie. <laughs> Es como que tenemos una es que tenemos una aplicación, eh, que se llama Tricount, y entonces eso lo que hace es que tú anotas lo que vas pagando y entonces tú pones, por ejemplo, así de: "Yo pagué la comida", ¿no? Pero hace que así la la aplicación te lo divide de mitad y mitad. Entonces, o sea, te dice: "No, pues tú le debes tanto a tu novio. O tu novio te debe tanto a ti". Y entonces como que ahí nos vamos guiando de quién es el que tiene que pagar los siguientes gastos. Pero no llevamos un control tal cual, sino es como que en la aplicación nos va diciendo si vamos bien a mitad o mitad, o si alguien está pagando de más.
<laughs> Okey. Ujú. Okey. Okey, entiendo, entiendo. Y por ejemplo, ¿qué tipos de gastos te generan como más tensión? Eh, bueno, me mencionas que te a se te hace innecesario como que ya el salir a comer tanto, eh, pero por ejemplo, en la casa hay gastos que te generen mucha tensión o, ¿qué gastos grandes son los que más estrés te generan?
A mí, la verdad, es que solamente lo de la comida, o sea, porque no yo creo que los ga gastos más grandes han sido o sea, a ver ''grandes'' entre comillas, ha sido lo de la comida. Y ahora que me mudé, pues, algunos mueblecitos o cosas así para, pues, poder meter también yo mis cosas, porque no todo lo que tenemos entre los 2 ya no cabe en lo que él tenía. Entonces, hemos tenido que poner algunas cosas nuevas, este, dentro de casa. Yo creo que esos son los únicos 2 temas que tenemos, porque la demás con lo demás, la verdad, es que todo está relajado.
Okey, okey. Y, por ejemplo, ¿has intentado nunca has intentado hablar como de este tema que te incomoda con tu pareja? ¿Ha habido como la oportunidad de decir?: "Ay, lo voy a charlar, o, un comentario, algo que has platicado, o, ¿no has tocado ese tema para nada?
Pues, no, la verdad es que para nada. O sea, así que yo, ya sabes, así como que digo: ''Ay, si me quejo, a lo mejor lo va a entender''. Ay, pero no, ya sé que no es la vía, o sea, este, pero bueno, como me da un poco de así de nerviosito hablar con él de esto, porque, aunque él puede ser relajado, no sé có o sea, es que, pues sí, no sé si se lo vaya a tomar a reproche o mal. Pero bueno, yo creo que sí, lo más importante sería hablarlo, porque yo creo que él ni ni se da cuenta de que a mí <tsk> me causa un poquito de problema eso de lo de las comidas fuera. Y bueno, también el, la parte de cómo yo llevo el el dinero con lo de la l <tsk> de las cuestiones de adentro de la casa, ¿no? Entonces, creo que sí podríamos hablar un poco, porque solamente, han sido quejas en el momento.
<laughs> Ujú. Sí, sí, es que bueno, eh desafortunadamente, los hombres luego no entienden como quejitas o indirectas. Este, ellos son como más de <chuckles> de que sea todo directo. Entonces, yo considero que sí es importante que charlen, que tengan una conversación sobre cuáles son las prioridades de cada uno, ¿qué es importante a lo mejor para ti? ¿Qué es importante para él?, para darle valor también. O sea, es es muy importante el sentir de cada uno, tanto tu sentir como el de él, y tanto tus prioridades como las de él. A fin de cuentas, son una pareja, son un equipo. Entonces, para lo que él sea importante, también tiene que ser para ti, para lo que ti para ti sea importante, también para él, ¿no? Porque, a fin de cuentas, son una extensión del otro. Entonces, él ahorita, en estos momentos, no sabe, justamente, que a ti te causa este ruido, este estrés o esta tensión, porque no lo has compartido. Entonces, siento que de primera instancia, charlar con él sobre cuáles son sus prioridades de cada uno, preguntarse: "¿Qué es importante para mí?", eh ahorita a largo plazo. A lo mejor, hasta decir: "Bueno, para mí es importante que la casa esté bien, pero también, este, podemos ir ahorrando para largo plazo en lugar de estar comiendo y gastando tantos euros en cada cenita o en cada ida a la por la cervecita o el café, lo podemos ir ahorrando para un futuro". Pero, te digo, es algo que él no sabe, porque no lo han platicado. Entonces, creo que, de primera instancia, deberías intentar como abrir esa conversación para ver también, él qué respuesta tiene, que no creo, dices que es muy tranquilo, entonces, no creo que se cierre a a esta conversación, ¿no crees?
<chuckles> Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Sí, yo creo que no. No se va a cerrar, o sea, yo creo que más bien le va a causar así como de: "Ay, no sabía que estaba pasando esto.", ¿no? Y yo creo que algo que sí has dicho que es muy importante, la verdad es que ahora sí como, eh, suena muy obvio, pero como los 2 llevábamos éramos muy independientes con nuestro dinero y todo, y siempre lo he sido así y al parecer él también, como que ahorita el hecho de estar en pareja, pues como que no sabíamos ni que teníamos que hablar de esto, ni nos hemos ni siquiera puesto a hablar de
Ujú. Claro.
o sea, nosotros nada más decimos: "Sí, queremos estar juntos así como para toda la vida, si es posible", pero no nos hemos puesto a hablar como de, qué proyectos, qué cosas son importantes, ¿no? O sea, como estamos ahorita bien, eh, pues lo estamos o sea, pues no, no lo hemos hablado, pero creo que sí es importante para bueno, también nos va a permitir conocernos más y trabajar en equipo, como dijiste, para los objetivos o para también el disfrute de cada día, pero un poquito de manera más consciente, porque no lo estamos haciendo consciente. O sea, es así como de
Ujú. Claro. Exacto.
pagando y pagando lo que vaya saliendo, nada más revisando que todo se vaya como a a mitades y ya está.
<chuckles> Sí, sí, realmente sí y sí tienen de verdad en esa plática, te digo, pues como me mencionaste ¿no? No lo han platicado, no como que ahorita están como, vaya, sobrellevando la situación, pero pues ya en esa plática cuando lleguen como a esos acuerdos, igual pueden crear como ese presupuesto de: "Okey, vamos a ir mitad y mitad". O, o checar las finanzas, organizar bien las finanzas, eso también les va a ayudar a decir: "Contamos con este presupuesto, pero normalmente se nos va esto en luz, esto en gas, esto en, vaya, Internet". O sea, checar todos sus gastos fijos, es importante también cuánto gastan como al mes, y ahí decir: "Bueno, nos sobran". Por decir un ejemplo: "€2000 euros. De esos €2000 euros, ¿qué te parece si ahorramos, no sé, €1300 euros y 700 los tenemos para ocio, para cuando queramos salir a comer, para así". No, no significa que forzosamente se tengan que gastar esos €700 euros, ¿no? Pero si no como decir: "Bueno, ya tenemos esta apertura, si nos no los gastamos y se acabó, pues ya, eh, fueron destinados para eso. En caso de que nos sobre, no pasa nada, se mete a la caja de ahorro y ya está, y el siguiente mes lo mismo". Y esto les va a ayudar a tener una mejor organización de sus finanzas, ver también en qué se está yendo el dinero y tener esos pequeños también espacios de decir: "Bueno, <clears throat> tenemos esto, pero para esto es para la casa, esto es para ocio". Y también así las prioridades y lo que es importante para ambos va a ser tomado en cuenta.
Ujú. Sí. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Total. Sí, yo creo que lo tenemos que empezar a hacer de esa manera, porque al final también eso nos va a beneficiar en el largo plazo. Así que, bueno, mira, yo te agradezco muchísimo, la verdad que me hayas escuchado porque, pues, te digo, el tema del dinero es algo así como que difícil de hablar. Entonces, incluso hasta con mi familia y amigos. Entonces te agradezco mucho que me hayas escuchado, que me hayas quitado como esa confusión de, de a ver cómo lo puedo manejar y, pues sí, voy a hablar con mi novio para, pues empezar a aclarar esta cuo cuestión que la verdad en un futuro sí puede ser problemática, pero con tus consejos la verdad yo creo que me va a salir superbién, la verdad.
Exacto. <chuckles> Sí, sí, tú tranquila, tú tú puedes y ya me estarás contando cómo le salió, pero ustedes pueden. <chuckles> Éxito.